آآ، مش عارف يعني باحس إن أنا آمم، عارف أنت اللي هو أ الرد اللي رديته عليه ده ما كانش كفاية، المفروض كنت أرد أكتر من كده هو إزاي ينتقص منّي؟ هو إزاي يقلل من ذاتي؟ هو باحس إن الموضوع يعني و رايح للمنحنى ده، رايح للشكل ده، بس أنا باحاول أطلَّع الفكرة دي من دماغي، يعني أنا لمّا باجي آخر الليل وأقعد أفكر في ال في المواقف اللي أنا عملتها بابقى القصد اللي إن أنا أخفف من على نفسي مش إنّي أ أزوّد على نفسي حِمل، فباحاول بقدر الإمكان أبعِد فكرة إن الشخص ده يعني بي بي بينتقص منّي أو كده، فاهمني؟ آه، ويع ويعني أقول لَك على حاجة إن أنا امم، يعني أنا حاولت برضه أتكلم معاك في الموضوع ده ليه، لأن أنا لما باقعد أفكَّر فيه كتير باحس بكمية طاقة سلبية كتيرة جدًا، اللي هو أنا عَمّال أفكَّر فيه، أفكر فيه، ف ف عارف أنت فكرة اللي هو كل دول بينتقصوا منَّك، فباحس الموضوع بيضغط عليّا، الموضوع ع عامل لي load وأنا مش عارف أتعامل معاه، فأنا عشان كده يعني قُلت إيه، أتكلم معاك، يمكن ال الكلام عمومًا بيخرَّج الطاقة السلبية فاقدر إنّي أتعامل معاه بشكل أهدى بعد كده، ما أبقاش مندفع، فاهمني؟
إمم، إمم. بينتقص منِّك أو كده، بالضبط. لأ، لأ أنت كلامَك كلامَك جميل بصراحة بس هي أنا دايمًا كنت عايز أقول لَك بس في حتّة ال التعامل مع النقد، سواء من أي حد من أي حد، نصيحتي ليك في الحتّة دي إن هو بلاش حتّة الاندفاع، على فكرة هو أنت الإندفاعي دوًا مش حاجة وحشة منَّك، ناس كتير عندها المشكلة ديًا، إن هُم دايمًا بيبقوا مندفعين أثناء ما بيتعرضوا للنقد وده شيء طبيعي، و وعند ناس كتير جدًا على فكرة، فده مش عيب فيك، ده مش عيب فيك صدقني. بس هي الفكرة حاول إنَّك تتعامل مع الموضوع ما تبقاش اندفاعي فيه يعني، حاول إنَّك دايمًا لما تتلقى نقد يعني اهدى شوية، سايس زي ما كنت باقول لَك في الأول، آآ، تمام، ماشي، بالضبط. بعد كده ممكن لأن و في وقتها أنت زي ما قُلت لي، أنت دايمًا شخص ما بتعرفش تفكَّر في الوقت اللحظة اللي بتتعرَّض فيها، فالأحسن إنَّك مثلًا إيه، عادي عدّي الموضوع عادي، بعد كده شوف مع نفسك، وأنت قاعد بقى خالص بالليل كده، هل فعلًا النقد ده كان في محلّه والّا لأ، وبناءً على كده تصرفك يبقى يختلف بس الفكرة أثناء ما بتتعرض للنقد، أنت ما بتعرفش تفكَّر، ف فتبقى اندفاعي، فهي الحتّة دي بس إيه محتاج تعملها.
أنت عندّك حق آه، هو الاندفاعية هي أنت فعلًا عندَك حق في الجزئية دي، إمم، فعلًا الاندفاعية هي اللي بتخليني آآ يعني أتصرف بشكل غلط وأكون يعني ما أفكرش في الموضوع، هاحاول بقدر الإمكان أهدى شوية قبل ما أرد، يمكن الموضوع يضبط معايا. بجد أنا لمّا اتكلمت معاك يعني حسّيت إني أحسن بكتير بجد وباشكرك على وقتك وعلى يعني فكرتك ونصيحتَك الجميلة دي، شكرًا جدًا.
تمام، بإذن الله يضبط معاك. العفو، أنا دايمًا موجود لو احتجت منّي أي حاجة يعني. مع السل

آمم، مش عارف، يعني خلّيني كده أفتكر مَوقِف، آمم، م والله ب حاسس إن الموضوع بيبقى على حسب الmood يعني أنا قَبل كدهوّة كنت قاعد مع واحد صاحبي على القهوة كنت جايب يعني outfit جديد و وكنّا نازلين بالليل، فهو قال لي: "على فكرة الoutfit كويّس بس الألوان الفواتح م ما بتبقاش مناسبة بالليل." آآ، المفروض يعني بالليل نلبس ألوان غامقة، فأنا إ يعني امم تقبّلت الموضوع عادي قُلت له: "فعلًا عَندك حق بس إيه رأيك في الoutfit؟" وبتاع يمكن عشان هو أ قَبلها قال لي إن هو كويّس مثلًا، فأنا حسّيت إن هو كده خلاص، أنا ذوقي حلو بس آه، ف فأعتقد يعني هو الموضوع م لو صديق قريب آآ، ممكن على حسب مزاجي أو حسب مودي، لو أو لو هو بعيد، مش عارف يعني هو ممكن يكون عشان قدِّم آآ، يعني إعجابه بالحاجة الأول، طريقة النقد ممكن تفرِق بصراحة مش مش عارف الموضوع يعني حاسس إن هو مالوش مالكة بالنسبة لي.
إمم. إمم. فأنت آه، حسّيت إن هو عادي آه، إمم، طَب جرّبت قَبل كده مثلًا في مَوقِف لمّا اتعرّضت فيه للنقد، إنّك الشخص اللي بينتقدك دَوًّا إنّك تسايسه أو تقول له طَب ماشي، حاضر، تمام، والّا دايمًا بتبقى اندفاعي، يعني كل مواقفك اللي بتتعرض فيها للنقد بتبقى اندفاعي؟
آمم، ب بصراحة يعني مش هاكدب عليك هو بناءً على رُتبة الشخص دَوَّة، يعني لو هو مديري في الشغل أنا باحاول بقَدر الإمكان ما ابقاش اندفاعي وباسكت، باخد الكلام وباسكت، لأن أنا لو بقيت اندفاعي أو زعّقت ده هي هيأذيني، ف الله ينوّر م ما باتكلمش خالص باخد التعليق أو حاجة وباسكت وآخُد بعضي وأمشي "وتمام يا باشمهندس." و وباخد بعضي وامشي، لكن إن أنا آمم، مع شخص أأ يعني مساوي ليَّ في الرُتبة أو في المكانة أو في الtitle أو كده زي ما قُلت لك كده إيه، زميلي قعَدت اعافر أنا وهو وبعدين قُلت له: "لأ مش هاعمل لك الحاجة." و و وخلاص يعني. فهو بيبقى على حسب الشخص، بس أنا ما باقدرش أسايس يعني، هو يا إمّا اسكت، يا إمّا يبقى رد فعلي اندفاعي، فاهمني؟
إمم. بالضبط. تقول له حاضر فاهم بي آه، بيئذيك أنت بقي. إمم.